Betul gitu, itu pengaruh banget sebenarnya. Jadi kayak, eee, kita sebut aja Roblox. Roblox itu kan sebenarnya dia, eee, 6+ ya, atau 8+ ya, jadi memang usia anak yang sudah bisa mikir gitu. Tapi banyak anak kecil udah main Roblox segala macam itu akan, susah gitu, karena ternyata di dalam Roblox itu kan ada fitur untuk berkomunikasi, gitu. Jadi, kadang-kadang kan kata-kata yang muncul, inilah kasar ya, apa namanya, sembarangan gitu, namanya orang main game mhm. Di situ yang, eee, nggak boleh untuk digunakan seperti itu, untuk anak kecil. Terus ada game-game yang memang, oke deh masih boleh, tapi fitur komunikasinya bisa dimatiin. Aku matiin dulu Kak gitu, jadi nggak ada heeh, karena karena waktu aku main, loh kok ada kata-kata ini yang keluar dari mulut karakternya ya, ataupun, e dari komentar pemain lain ya, oh itu akhirnya aku block dulu itunya, baru kamu main boleh gitu. Tetep, eee, kita jaga lah heeh.
Mmm, iya iya. Mmm, oke. Iya iya betul, kita nggak bisa kontrol orang lain ya? Mhm. Mmm, oke oke. Oh iya. Tapi tetap dijaga, eee, sesuai umurnya ya, game-nya itu ya?
Betul. Itu karena pengaruhnya besar sekali Kak, gitu. Apalagi kalau kita lihat anak-anak tetangga ini, waduh mulutnya, ya ampun, gitu ya, lincah banget untuk mengeluarkan kata-kata heeh, yang tidak pantas itu cepet, gitu ya, enggak ada saringannya sama sekali, gitu.
Oh, oke oke. <chuckles> Iya. Eh, iya betul betul, miris banget ya Kak kalau kita lihat-lihat ya. Mhm, iya betul. Tapi ketika kamu, eee, udah membatasi konten nih buat anak-anak kamu, gitu. Eee, suka ada enggak sih kayak pertanyaan dari mereka mungkin atau keingintahuan mereka untuk, eee, apa namanya, melihat konten-konten lain yang, e seharusnya tuh tidak boleh gitu, kalau be berdasarkan, eee, pengamatan kamu. Dan itu bagaimana cara kamu menyikapinya?
Mhm.